Okay, quindi questo dici tu succede, ehm, sia, mhmm, insomma tra i gruppi di amici, ma può succedè anche quando sei tipo in famiglia e magari ci sono dei parenti in cui non hai molta confidenza, diciamo così?
Esatto, sì, sì. Cioè, meno l conosco una persona, meno tendo ad aprirmi.
Okay, okay. Beh, questo comunque, ehm, diciamo può succedere. Spesso, ehm, succede alle persone un po' introverse, quindi insomma non non preoccuparti, perché dal punto di vista, ehm, della della frequenza, ecco, capita abbastanza spesso. Ehm, bene, allora dai, ehm, fammi un po' capire, ehm, come e quanto spesso succede. Ehm, per esempio ti succede, ehm, praticamente ogni volta quando ci sono delle uscite in gruppo? O o magari tu succede quando ti vengono quando nel tuo gruppo vengono presentati nuove persone che non conosci? Ehm, quindi, ehm, vorrei capire che gra a che grado, ehm, di magari, mhmm, di difficoltà sei e quanto spesso ciò accade.